はい。
えっと、学生でもあるっていう状態なので、まあ、妻にも、ちょっとこう、休日とかはちょっとこう、なんでしょうね、家のことをちょっとこう、あの、やってもらって、ほんとは私もね、あんなきゃなんないでしょうけど。
ええ。 ああ、なるほど。協力しうーん、協力してくださってるんですね。
時間を作ってもらったり。うん、そすね、してる そうなんですよね。うん、で、まあ、それも、うそういう期待にも、なんか応えなくちゃなんないなっていうのと、あとその
うーん。 ええ。
なんだろう、そういう、さっき言ったような、その、論文の、その、なんだろう こう、先行研究って、その、うん、昔の人がやった研究とかも、ちゃんと確認したりとかってのは、結構、時間かかったりするので
ええ。
うん、で、ま、時間も使うし、みたいな、なんかこう、なんでしょうね、こう、出口がちょっとはっきり見えてない感じの、こう、プレッシャーって言うんですかね、なんですよね。あ、う、うん。
そうなんですね、はい。 そうすると、まあ、主に、一緒に暮らされてる奥様にも協力していただいてるから、ま、よねんごの、その、まあ、卒業の時ですかね。
なんかはい。 うんうん。 はい。
その時には、まあ、その、学位を学位ですかね、その、取れてないと、ね、奥様も
うん、う
ね、がっくりされるだろうしっていうプレッシャーで、やっぱり、ね、わかります、気持ちはすごく。はい。
うんうん。ううん。 <chuckles> ああ、そうですか、ありがとうございます。うーん。
そうなんですね。ただ、今は、まあ、そうやって協力してくださったくださる、奥様もの、おかげもあって、その、勉強時間は確保できてるっていうような状態ですよね。うーん、何か、でも、応援してくださる味方がいて、そうやって協力して時間をあしほんとだったね、生活で、自分がを、両立しなきゃいけなかったりとか、ちょっと、生活のことで、時間、ね、使わなきゃいけないところを、応援して、で、やってくださる方もいらっしゃるんで、なんかたなれ誰もいないよりはすごく、ね、なんか、いい条件ですよね。
うん、うん。 そうですね、うんうん。 うん、ふん。 うん。 うん。 ぬん、うん、確かに。うん、確かに。そうですね、そう言われてみると、その、まあ、同じ、その
うーん。
社会人で、くその、は学生やってる同僚というか、その、同期の、あの、学生とかは、ぱり、家であんまり協力ししてもらえてなかったりする人もいるんですよね。それを考えると、まあ、恵まれてるのかなとは思うんですけど。
はい。 ええ。 ええ。

えっと、早ければ早いほどいんですけど、別によねんかけなくてもいい、その、3学校なので3年はいなくちゃなんないんですけど、最短で3年なんですよ。なので、書けるんだったらどんどん書いて、3年で終わればいいんですけど
はい。 ええ。はい。 はい。
でも、その、3年だとすると、あと1年で 私は終わらなくちゃなんないので、短いんですよね。なので、目いっぱい使うとして4年っていう感じです。
はい。 なるほど。もう何かその具体的なその論文、うんぬんなんかテーマとか決められて、その進められてますか？
うん。 えと、一応テーマとかは決まっていて、なんかこう、工程の中では4割ぐらいのところまでは来てる感じがするんですよね。
はい。 あっ、そうなんですね。もう、かなりじゃあ、目に見えて、具体的に進められてるんですね。
うーん、そうですね、ただなこっからその、ええと、なんだろう、え、協力してくれっくれる企業の方とかにインタビューとかをする感じになってくるんですけど。ここでインタビューとかして、なんか思ってんのと違かったりすると、ほうか、ふりふり振り出しに戻る、違うネタにしなくちゃなんないみたいな感じになる可能性もあったりするんね。はい。
ええ。 はい。<chuckles> あ、そうなんですね。そのインタビューはもう、じゃあ、まあ、今月、来月にでもしてしまって、早くこう方向性を変えるみたいなことは どうでしょう？はい。
うーん、そうですね。そうそうですね、なるべく、ま、早くその、なんていうか、不安定なところを通過するのがいんでしょうけれど。そうですね、うーん。一応、まあうん、年明け1月、2月とかで、あの、インタビューのスケジュールを取ってもらってるので、まあまあうん。
ま、そのははい。 はい。 あ、そうなんですか。そそのじあのアポイントも自分で取られるんですか、企業の方に。
あ、そうですね。自分で取りますね。
あ、論文を書きたいんでということでですか？
そうなんです。なので、あの、知らない人に、あの、お願いする感じになったりするのでそこもハードルが高いんですよね。<laughs>
はい。 そうですよね、そんなちょっと営業りょ能力がちょっと必要な感じですよね。知らない会社に電話して
意外とそうなんですよね。うん。
ねえ、怪しいって思われそうだしね。
そうなんですよね。 そうなんですよ。怪しいと思われないようにするのも、結構大変なんですね。うんうん。
なんか面白いですね。なんかいろんな能力が開花できそうですね。その4年間で。はい。
うんうんうん。 ま、そうですね、はい。ううん。いや、なんとなくあの話してあの、話すことができて、ちょっとこう、楽になった気がします。まあ、あの恵まれた環境でやってるんだなっていうことが確認できてよかったです。
へえ。 そうですね。もうきっとこのままね、あの、続けられたら4年後には大丈夫だと思います。頑張ってくださはい、頑張ってください。はい。
ありがとうございます、今日は。うん。ありがとうございました。はい。